Sim, eu acho que, assim, eh, o seu ambiente de casa, ele é extremamente importante, né? E e pelo menos eu penso que um ambiente, pensando numa sala de estar, por exemplo, um ambiente com tapete e uma luzinha, assim, de canto, eu acho que isso acalma muito. E aí você não liga a luz do teto, você liga aquela luz ou do abajur ou alguma luz mais
Uhum. Sim. As laterais, né? Sim, sim.
menor na lateral. É, eu acho que um ambiente desse, assim, escurinho, ele relaxa bastante, né? Você senta no sofá, você fecha ali o olho, e eu acho que isso ajuda.
Ah sim.
Mas olha o né, você acha também?
Ah Diga. Eu acho, acho que isso pode funcionar. E aí, assim, se você tiver mais recursos, acender uma velinha, pôr alguma coisa que tenha um cheirinho bom, sabe? Ferver um umas umas, oh parei falei que eu não sou hippie né, mas parece que eu sou, falando pr pra ferver umas ervas, assim, no-no fogão, que acaba espalhando um cheiro pela casa, sabe?
Uhum. Sim. <laughs> Sim. Sim. Interessante, é.
Mas essas essas coisas funcionam né? <chuckles>
Funciona. E são bem tranquilas, são muito acessíveis, né? São todos os procedimentos falados aí, eles são muito tranquilos de serem feitos e e acessíveis. Mas tem um um outro que eu que eu comentei que eram 2.
Exato. Ah, qual é? Uhum.
E eu acho que é a música, né? A música acho que seria o o mais usado, assim, pelas pessoas.
Ah, pois é. Uhum. Música. Mas é mas aí acho que depende da música, né, também. Porque tem gente que <laughs> tem gente que põe umas músicas super agitadas e aí pra mim tem o efeito contrário. Eu acabo ficando com o ombro tensionado e aquele barulho e tal. Então tem volu tem o tipo de música, e eu acho que o volume certo, né?
V você é uma pessoa que costuma ouvir música? Ah, com certeza. <giggles> Ah não, sem dúvidas. Sim, com certeza. Mas a música tem esse poder, né? Porque s e não precisa nem de letra. Seria só o instrumento mesmo. Você bota ali uma música com um instrumental bem calmo e isso relaxa muito, né?
É. Uhum. Ah, sim.

Totalmente. É é, até o momento em que você po sabe que você pode tirar, né.
Sim, exatamente.
Porque aí você tira pra ficar em casa e tal. Mas mas a nossa vida ela não proporciona essa essa opção de você ficar em contato com a natureza, como você disse, né.
É verdade. Acho que acho que é por isso que eu sempre gosto de lugares com clima tropical, porque aí você está sempre de chinelo, <laughs> está sempre mais à vontade, né.
Sim, <chuckles> pois é. É. Então, <chuckles> isso é importante hein. Onde você está, se dá para fazer grounding ou não, né. Não dá na Noruega no inverno não vai não vai rolar.
<laughs> Sim, exatamen Não v você está na Noruega?
<laughs> Não estou na Noruega, ainda bem. <laughs> Então o onde eu estou ainda consigo no inverno, assim, quando sai o sol e lá pôr o pé na grama, né, princi
<laughs> Tá, tá certo. Uhum. Sim, isso é muito bom, né, essa sensação de de liberdade. Mas você tem algum outro processo que você costuma fazer
Dos dos, é, eu acho que tem
para liberar assim, para reduzir o estresse?
sim. Então, que voltando ao estresse, eu acho que o fato de ficar sentada muito tempo também acaba me deixando estressada, por incrível que pareça, porque você fica sentada e parece que você não tá fazendo nada.
Uhum. Sim.
Mas eu acabo, tem um momento em que eu percebo: "Nossa, eu estou com o esqueleto assim curvado há tantas horas.", né. E aí, eu eu isso me estressa muito, então eu preciso sempre lembrar de levantar, fazer um alongamento, esticar o corpo, esticar o pescoço, né. Que é um grande problema, né. É.
Parado, é. Uhum. Sim. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Isso é Também tenho essa sensação, né, de quando eu estou parado muito tempo sentado, eu fico pensando que eu quero sair dessa posição e e me alongar, me me esticar, isso é isso é interessante mesmo. E falando sobre o o alongamento assim, você é essa pessoa que costuma alongar as partes do corpo? Uhum.
Uhum. Aham. Sim. É. Alongar, é? É, sim, chego a ser até uma pessoa esquisita mesmo, né. Eu estava fazendo um projeto outro dia em que a gente ficava, o projeto era sentado, era uma filmagem, então você tinha que ficar sentado durante muitas horas, muitas mesmo, tipo 12 horas, 15 horas sentado. E e aí assim assim que não, a gente não precisava, não estava envolvido em alguma coisa específica da filmagem, eu levantava, puxava a perna, puxava o tendão, esticava a panturrilha, fazia É, porque olha, para mim especificamente, eu fico até com choque, sabe quando você desdobra o braço que está muito tempo, assim, parado? Dá até choque, né. Então tem que fazer o corpo circular, o sangue circular, né.
Hum. Uhum. Sim. Entendi. Entendi. Uhum. <chuckles> É importante. Sim. Sim, sim, sim. Sim, com certeza.

Aham, não tenho dúvidas. E você identifica algum outro momento, assim, que você precisa fazer esses esses procedimentos? Você falou que, quando você está muito tempo sentada, existe, por exemplo, alguma situação de trabalho ou outra situação do dia a dia em que você precisa, eh, recorrer a esse tipo de de hábitos que reduzem o estresse? Você consegue enxergar alguma outra situação em que você precisa recorrer?
Uhum. Uhum. Sim. Consigo, viu. Consigo. Eu acho que eu tenho um outro hábito que também é muito simples e quase sempre grátis. <laughs> Que é quase todos são grátis. É, de e e que esse é é simples, depende de onde você estiver, né, que é beber u u beber uma água, sabe? Pegar uma água, be be pegar, olha, vou beber um copo d’água. Isso vai me hidratar, né. Vai fazer o meu cérebro funcionar melhor, porque eu tô me sentindo hidratada e tal. E aí é um momento. É, acho que o o funcionamento é parecido com o da respiração, porque é um momento em que você pausa, né?
Uhum. Eu acho que quase todos são grátis, né? Do dos exemplos. Aham. Uhum. Ah, sim. Sim. Uhum. Sim. É verdade, é verdade.
Eh, você consegue pensar: “Nossa, eu tô nesse trem aqui que tá em disparada, vou pausar”. Re né, rever e respirou e tal, ai pronto, vai vai de novo, entra de novo no trem.
Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.. <laughs> É verdade. Mas olha, eu acho que dentre todos os hábitos tem um que a gente não na verdade tem 2, né? Que a gente não falou, e eu acho que são 2 bem interessantes. Um seria a importância do do ambiente
Hã. Quais? Me diga. Ah, sim.
né. Eu acho que o ambiente ajuda bastante, iluminação e tudo mais. Que que que você acha? Você costuma, hã, usar algum tipo de técnica relacionada ao ambiente?
Uhum. É.